Ya, genel olarak indirimlerde aşırı alışveriş yapma gibi bir hastalığım var. Yani bunu durduramıyorum. Özellikle de son zamanlarda bu, işte, bugünlerde Kara Cuma'nın olması, işte, ııı, yılbaşının yaklaşmasıyla beraber bu iyice tetiklendi ve, hani, ııı, bu benim direkt maddi durumumu olumsuz etkilemeye başladı.
Aynen. Çok haklısın.
Hı hı.
Eee, peki şöyle bir şey, eee, sormak isterim. Iıı, ı ı bu durum sıklıkla mı oluyor yoksa sadece böyle indirim dönemlerinde mi oluyor?
Yani aslında indirim dönemlerinde, aaa, artış gösteriyor ama sıklıkla oluyor. Şimdi indirim dönemlerinde şöyle oluyor; indirim dönemlerinde yaşadığım, aaa, stok bitme kaygısı yani indirim dönemlerinde herkes bunları kovaladığı için sanki stok bit bitecekmiş gibi hissediyorum ve böyle, aaa, direkt, hani, nasıl anlatsam fırsat kaçırıyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Ama bunun dışında, hani, normal zamanlarda da genel olarak böyle indirimler takip ediyorum. Özellikle elektronik ürünler olsun ya da marka kıyafetler olsun kesinlikle yani, işte, Amazon'da, aaa, veya, işte, benzer uygulamalardan böyle devamlı ürün bakıyorum. Hatta şöyle; yani, iii, bir şey ucuz diye mesela beğenmediğim şeyleri bile alabiliyorum. Giymeyeceğim bir şeyi alabiliyorum ya da, işte, kullanmayacağım bir ürünü, ııı, sırf, "Ya, ben bunu kullanırım." diye alabiliyorum.
Kesinlikle. Evet. Anlıyorum. Evet, anlıyorum. Aslında, şey, hani, emm, bu da bir alışveriş stratejisi galiba. Eee, alışverişe yönlendiriyorlar insanları bu şekilde.
Olabilir.
Evet. Peki şey var mı? Imm, yani, bir, eee, bü üy yani, bu alışverişe başlamadan önce bir bütçe, liste yapıyor musun? Hani, ihtiyacını ya da çok istediğin bir şeye göre ya da, işte, ben bu alışveriş için, eee, şu kadar bir bütçe ayıracağım diye bir şey ayırıyor mu, yani böyle bir plan yapıyor musun?
Yani, açıkçası hiç, eee, başta bu i bu zamana kadar böyle bir şey düşünmedim. Yani şu kadar bütçe yapayım, bu kadar bütçe yapayım diye. Yani, son zamanlarda, işte, bu gereksiz alışveriş yapma kaygısını şundan yaşıyorum. Aşırı üstüme, eee, indirim yağmaya başladı maillerden falan. Ve, hani, hiç senin dediğin gibi düşünmemiştim aslında. Yani, bir limit de koymadığım için, yani, bunun bir sınırının olmadığını düşünmeye başlıyorum. Geçen günlerde hatta eve 5 kilo kahve aldım. Yani, bakınca bir insan niye eve 5 kilo kahve alır diye düşünüyorum ama ha, ucuzdu markette €30 işte, Amazon'da €13 eee, o zaman şimdi ben oraya onu vereceğimi diyorum, 4 tane 3 tane alayım kargo da bedavaya gelmiş olsun. Yani, böyle, indirimin bir suyunu sıkmaya çalışıyorum. Ve, yani, işte, son zamanlarda da bunun artmasıyla, hani, çok fazla indirimin olmasıyla, yılbaşının da yaklaşmasıyla beni neredeyse cebimdeki bütün parayı, eee, böyle, bitirecek bitireceğim kaygısı oluşturmaya başladı bende bu durum da işte.
Evet. Tabii. Ih. Kesinlikle. Aynen. Evet. Eee, tabii ki. Eee, çok haklısın gerçekten. Bu, şey, eee, alışverişler yani bu indirim, işte, eee, bir şeyleri kaçırıyorum korkusu, ya kalmazsa korkusu, pi sonradan pişman olursam korkusu gerçekten daha fazla, eee, yönlendiriyor. Bir de alışveriş yapınca, ımm, eee, hani, geliyor ürün. Eee, onu yani almak, işte, onun keyfiyle sanki daha da çok, böyle, hani, bir daha bir şey alayım, bir daha bir şey alayım hissi oluyor insanda. Öyl öyle gibi geliyor bana, öyle mi sence de?
Evet, evet. Kesinlikle öyle. Yani, eve kargoyu beklemek, böyle, o kadar keyif verici ki onun gelişi. Yani, o kargoyu açarken, eee, keyif alıyorum. Hatta ürünün kendisinden o kargoyu açtığım keyif kadar keyif almıyorumdur yani. O his, yani, alışverişi, eee, direkt beni o itiyor yani alışveriş yapmak alışverişin kendisinden o ürünün eve gelme süreci, işte, takip etmek kendisinden çok daha, böyle, dopaminimi tetikleyen bir şey herhâlde. Ama senin dediğine bir, eee, limit koymak aslında gerçekten de çok faydalı olabilir. Aslında kay kaygıyı azaltmak için böyle bir şey yapabilirim. Yani, eee, diyelim ki, işte, gün günlük günlük limit de saçma olur. Yani haftalık limit koyayım. Haftalık bir limit koyarım. Yani, o öyle yaparsam belki, hani, eee, igi daha az kovalamaya başlarım ya da kovaladığımda bir şey alırsam diğer şeylerin, bak yine şimdi böyle düşününce diğerlerini kaçıracakmış gibi hissediyorum. Ama bu duygunun önüne nasıl geçebilirim acaba?
Aynen. Kesinlikle, evet. Aynen. Kesinlikle. Olabilir, evet. <chuckles> Ama şöyle bir şey, eee, olacak, yani, o zaman, eee, kendine limit koyduğun zaman, eee, şey yapacaksın, "Tamam, ben bu limiti aşmayacağım," diyeceksin ve o zaman, hani, alabileceğin şe ııı, seçenekleri göz önünde bulundurup ve en çok, hani, istediğin ya da en çok ihtiyacın olan şeye yöneleceksin. Dolayısıyla, ııı, 5 kilo kahve, hani, almak zorunda kalmayacaksın. Belki de tek yaşıyorsun ve o 5 kilo kahve artık, ııı, bitirmen imkânsız hâle gelecek ya da artık bir süre sonra bayatladığı için onu içmekten keyif almayacaksın. Dolayısıyla, hani, öyle gereksiz alışverişler yapmamış olacaksın. Eee, bu şekilde seni belki bir kontrol altına alabilir diye düşünüyorum. İşe yarar mı sence?
Hı hı. Hımm. Anladım. Yani, aslında mantığı şu şekilde, ııı, bir limit koyarsam aslında o limiti de baz alarak gerçek ihtiyaçlarıma yönelebilirim. Evet, aslında böyle bakınca çok mantıklı. Yani, kendime bir limit koyarım ve bu limitin yanında aslında bir de liste yapabilirim. Yani, neye ihtiyacım var? Bu listeyi de belki, hani, buna göre ayarlarsam hem de hani, ııı, tutarlı bir liste yapmış olurum. Yani, tutup da işte, kendime çat diye bir sayı verip de ona ulaşmaya çalışmak veya işte, onu geçmemeye çalışmak biraz zor olacaktır. İşte, ki belki çok yüksek koyacağım, belki az koyacağım ama, ııı, ürünleri belki, hani, ııı, listelersem alacağım şeyleri o biraz daha katkı sağlayabilir. Bir de bende şöyle de bir durum var, yani, işte, az önce de bahsettim ya ya giymeyeceğim bir şey geçen, ııı, polar giyiyorum mesela. Polar giymeyi çok seviyorum ama genelde siyah ve gri renkleri tercih ediyorum. Geçen sırf indirimde diye, yani, yeşil aldım. Hiç de bana yakışmıyor. Kız ar kız arkadaşım hiç beğenmiyor hatta, yani. Böyle olunca da para boşa gitmiş gibi hissediyorum. Yani, ııı, böyle şeyler de beni çok etkiliyor. İ
Ayne Çok iyi olur. Tabii, tabii. Kesinlikle. Evet. Evet. Anladım. Tabii. Eee, çok haklısın tabii ki, yani, eee, evet, o anda fiyatı çok uygun diye, eee, alıp, ııı, sonra da, eee, hiçbir kere bile giymeden dolaba kaldırmak gerçekten çok yazık, boşa giden bir para olmuş oluyor. Yani, hani, evde giyeyim desen, eee, evde giyeceğin bir şey için o kadar niye parayı vere ı yani, vermek zorunda kalasın. O yüzden, eee, gerçekten, eee, hakikaten çok şey aslında bilinçli, eee, tüketiciler olmak gerekiyor, yani, yoksa bu, uuu, ortam, internet, işte bu, ııı, eee Alışveriş, eee, fırsatları, indirim fırsatları gerçekten insanı, ııı, bir çılgınlığın içine sokup ve, eee, sonradan çok pişman olacağı alışverişler, eee, yaptırabiliyor. Peki sen bu, uuu, alışverişe, eee, hangi duyguyla yapıyorsun? Yani çok, uuu, canın sıkkın olduğunda mı, eee, çok mutlu olduğunda mı ya da, işte, ımm, ne bileyim, hani, bunun gibi, eee, ne tür duygularla bu alışverişleri yapıyorsun?
Evet. Kesinlikle. Evet. Yani, şöyle düşününce, aslında canım sıkkın olduğunda daha fazla yapıyorum veya stresli olduğum durumlarda. Yani şöyle özetleyeyim mesela, hani, indirimleri takip ediyorum dedim ya bilgisayar başında bir iş yapıyorum diyelim ki, işte, mesela sıkılmaya başladım, hani, belirli bir süre sonra sonuçta oradan odaklanmam, aaa, kesiliyor. Kendimi a alışveriş sitesinde buluyorum öyle olduğunda, yani, bir nevi aslında sıkıldığımda ya da anksiyeteye başladığında biraz, böyle, hani, kaçış gibi oluyor. Mutluluğumda çok böyle mutlu olduğumda alışveriş düşünmüyorum açıkçası.
Evet. Tabii ki. Aynen. Anlıyorum. Evet genelde insanlar, eee, bir şeye üzüldüklerinde, hani, kendilerine belki de, "İşte buna üzüldüm ama hani şunu alayım, kendimi mutlu edeyim." tarzında davranışlar içinde bunu bilinçli olmasa bile, ba hani farkına vararak olmasa bile, bu tür davranış, ııı, eee, eğilimleri gösterebiliyorlar. Eee, aslında belki şöyle bir şey yapabilirsin; yani, o limit gerçekten ben çok işe yarayacağını düşünüyorum. Hani, bunu bir kenara koyduk. Bunun yanında da mesela, eee, internetten alışveriş gerçekten çok basit. Yani tek tıkla alışveriş yapılıyor. Eee, bunu, ııı, kartına bu sitelerden, hani, eee, kaydetmek yerine kaydetmeden alışveriş yapabilirsin. Çünkü bu onu, ııı, karar verdin. Gidip kartını alıp gelip o numaraları yazıncaya kadar bir, eee, sende süre geçecek ve o sırada belki de a, evet, bunu almam çok da gerekli bir şey değil, eee, gibi bir, eee, farkındalığa varabilirsin. Bu da belki seni olumlu yönde, eee, etkileyebilir. Eee, ne dersin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani düşününce bu da gerçekten bayağı mantıklı. Çünkü ben, hani, az ön şeyde de başta konuştuğum gibi, hani, fırsatları kaçırmama üzerine böyle bir tetiklendiğim için her siteye kesinlikle kartımı kaydediyorum. Hatta bazen, işte, eee, büyük markaların indirimlerinde örneğin; Zara, yani, bunlar indirim yapmadan önce kesinlikle kartlarımı oraya önceden bile isteye kaydediyorum ki böyle, yani, o an, eee, alışverişi yapabileyim diye ama bu tarz şeyler kesinlikle beni olumsuz etkiliyor. Yani harcama, eee, düzenimi kesinlikle çok bozuyor. Dediğim gibi, yani, buna ben bir, eee, ne karta limit koyabilirim veya kartı tamamen, eee, siteden silebilirim. Oralara kaydetmem. Bu biraz daha benim düşünmeye düşünmeye benim düşünmeme fırsat tanır. Yani ben kendime bunu tanımıyorum. Böyle, hani, fiziksel engeller koymak kesinlikle çok faydalı olabilir.
Aynen. Evet. Aynen. Evet. Kesinlikle. Aynen. Eee, zaten, aslında, belki de şey sanal kart da kullanabilirsin. O sırada işte ne alacaksan oraya, eee, karta para aktaracaksın ya, eee, diyelim ki işte sen 1 gömlek, 1 pantolon aldın, bunlara gerçekten ihtiyacın var ama yanına da işte 2 tane bere, 5 tane tişört aldın ve, eee, bunun için de, eee, tutar oldukça arttı ve o parayı sen, eee, karta aktarırken bir anda, eee, "Ben bu kadar parayı neden atıyorum." gibi bir hisle aldıklarını tekrar gözden geçirip işine yaramayacak olanları eleyebilirsin. Bu da caydırıcı bir yöntem olabilir belki.
Hı hı. Evet. Evet, bu gerçekten çok mantıklı olur. Hatta, yani, bazen, eee, mesela kargo, eee, fiyatını düşürmek için, hani, ben bu da aslında bir benim için, eee, limitör gibi oluyordu bazen ve bir şeyler ekliyordum. O zaman fark ediyordum: "Ya," diyordum "tamam, bu pantolon bile gerekli değil, ben bir de yanına gidiyorum başka şeyler alıyorum." Yani, dediğin gibi, eee, kendime bunları düşünmek için fırsat yaratmış olurum bu şekilde ve bayağı iyi olur. Peki, şunun hakkında ne düşünüyorsun: Yani, ben aşırı mail almaya başladım bu ara, işte, yılbaşı geliyor, şu geliyor ve, eee, çok indirim mail'i alıyorum. Bunları s nası kıs nasıl kısıtlayabilirim?
Evet. Kesinlikle. Evet. Eee, onları da, eee, s sanırım şeyde, uygulamaların içinde, eee, onları, eee, engelleyici bir yer var, yani: "Bunları almak istemiyorum." diye. Şu anda orayı tam net hatırlayamıyorum ama, hani, internetten onu yazdırıp, ııı, "Nereden bunu bulabilirim?" diye yazdırırsan, eee, muhakkak ki çıkacaktır ve oradan onları, ooo, almak, ııı, yani, eee, indirim bildirimi almak istemediğin, eee, mağazaları, eee, ya da uygulamaları oradan engelleyebilirsin. O gerçekten, evet, işine yarayacak çünkü insan, hani, gördüğü zaman, eee, o anda aklında yoksa bile, eee, "Bir bakayım." diyerek girip yine çok işe yaramayacak, eee, birkaç parça bile bir şey olsa alabiliyor. Bu yöntemle de, hani, yine kendini birazcık, eee, daha sağlıklı alışverişlere yönlendirmiş olabilirsin.
Hı hı. Evet. Evet, gayet mantıklı yani. Aslında onların, eee, bu bültenlerini takipten çıkmamı söylüyorsun. Bunu da ben de nasıl yapıldığını tam bilmiyorum ama; ya, internetten bunu öğrenebilirim. Verdiğin bilgilerin hepsi çok iyiydi. Özellikle, hani, eee, bir limit koyup ona uygun bir liste hazırlamak beni gerçekten, böyle, yavaşlatacak ve sonrasında da, eee, işte, kartlarımı sitelere kaydetmemek de çok faydalı olur ve düşünmeme fırsat bırakacak diye düşünüyorum. Gerçekten çok yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim.
Evet. Aynen. Evet. Ben teşekkür ederim, benimle paylaştığın için ayrıca teşekkür ederim. İyi günler.
İyi günler, görüşürüz.
Görüşürüz.